À, bạn ơi. Thú thật với bạn á, bạn có thể ngồi bên cạnh mình nghe mình tâm sự bộc bạch chút xíu được hông?
Ừm. Ừm. Rất là sẵn sàng luôn bạn ơi, bạn cứ nói đi nha.
Ừm. Thật ra là á bản thân của mình á cũng lập gia đình, cũng mới đây thôi, nhưng mà cũng có em bé rồi. Ừm, kiểu như là, nó không mong muốn đó, cho nhưng nhưng mà thật sự là tụi mình cũng không phải là khi mà sinh em bé ra xong mà hông phải là có không có trách nhiệm đâu nha. Cưới hỏi xong đàng hoàng, rồi định là, kiểu như là, sẽ hai người sẽ lập nghiệp trước, lo cho sự nghiệp ổn định rồi mới định có con, tại vì suy nghĩ là nếu mà trong tình trạng túng thiếu hoặc là mình thiếu hụt cái gì đó thì chăm sóc con nó không có được ổn thỏa, thì mình ban bản bản thân của mình cảm thấy là con mình thiệt thòi á, mình cũng hông muốn điều đó đó bạn. Nhưng mà bây giờ á em bé cũng đã sinh ra rồi, mình cũng đã nuôi em bé rồi. Nhưng mà bản thân của mình á, mình cảm giác như là cái việc mà làm cha làm mẹ lần đầu tiên đó, ưm, nó có nhiều cái ưu tư lắm bạn ơi, đặc biệt á là vấn đề về kinh tế đó. Vấn đề về kinh tế tụi mình á, thì ở xa cha mẹ, ông bà luôn, cho nên là tự bươn tự trải hết trơn, rồi lúc trước hai vợ chồng đi làm thì bây giờ á, vợ mình ở nhà chăm con, mình đi làm, áp lực kinh tế cũng nhiều ha. Rồi á lúc nào là chăm con nữa, em bé á, tụi mình làm cha mẹ lần đầu tiên, cho nên em bé nó khóc, rồi em bé nó bị làm sao, làm sao, mình cũng hông có biết cách để mà mình mình mình nhìn cái tình hình đó để mà mình mình thay đổi hoặc là mình điều chỉnh á bạn, cho nên là bao nhiêu thứ nó cứ rối ren, nó cứ dồn dập tới à. Mà kiểu như vậy á, mình nghĩ là bản thân của mình cũng chưa có sẵn sàng trong cái việc làm cha làm mẹ, nhưng mà bây giờ á, cái việc lo lắng thì nó cũng đã lo lắng rồi đúng rồi, cho nên là bạn có thể nghe mình chút xíu rồi cho mình vài cái lời góp ý được hông?
À. Ừm. Ừm, ừm. À. Ừm. À, à. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. À, đầu tiên thì mình cũng xin được là chúc mừng bạn là cũng đã bắt đầu làm cha làm mẹ rồi nha. Ờ, thì, à, ờ, khi mà lần đầu thế này ấy, thì cái việc mà lúng túng cũng như là bỡ ngỡ ấy thì rất là nhiều người gặp phải thôi bạn ạ, không phải là chỉ mình bạn đâu, nhưng rồi chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi bạn ha. Ừm, mình rất là muốn được nghe bạn chia sẻ rõ hơn một chút nữa đi, là về cái s ờ, sự, ờ, lo lắng của bạn khi mà bạn, à, bây giờ bạn đang phải chăm cái em bé mà, ờm, gọi là, à, cái, a, lần đầu mà bạn chưa có một cái sự chuẩn bị nào khác này, thì bạn lo lắng nhất là về cái vấn đề gì này? Ờ, ngoài tài chính ra này, ngoài thời gian ra thì bạn còn lo gì nữa không? Ừm.
Ừm. Ra nha Ừm. Ờ, như vầy nè, khi mà lúc mà có em bé đó, khi phát hiện có em bé xong cái tụi mình cũng vui, rồi khi, ờ, chăm sóc trong cái quá trình thai kỳ này kia thấy r rất là vui và và hào hứng, cái cảm giác mà khi, kiểu như là, muốn gặp gỡ em bé như thế nào luôn đó. Rồi khi mình sinh ra xong rồi mình thấy, ừ, mọi thứ nó dường như vỡ òa luôn, khi mà có một cái thiên thần nhỏ kế bên mình, cái mình vừa chăm. Nhưng mà nói nào ngay, thì á được khoảng tuần, 2 tuần thôi, cũng thức khuya thức hôm rồi chăm lo bú này kia đồ đó, thay tã rồi kia đó bạn. Em bé thì bác sĩ nói là cách 4 tiếng thì phải ti lần, cho nên nhiều khi thức hôm, thức khuya nha. Mà bạn nghĩ rồi á, ừm, thức tim như vậy rồi sáng hôm sau phải làm lại bình thường. Mà á, ưm, cái tuần đầu mình cảm thấy rất là hào hứng, thấy vui vẻ luôn, nhưng mà mình thấy là sức khỏe của mình dần dần nó cũng sẽ bị, kiểu như, bị giảm sút á. Cho nên là một phần nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều luôn, cho nên là mình lo là hông biết là tụi mình có xoay sở kịp hay hông, tụi mình có lo lắng cho con đến khúc lớn hay hông, rồi phần là tiền bạc này kia nữa, cho nên là rất là nhiều cái ưu tư trong đầu của mình luôn đó.
Ừm. Ừm. <laughs> <laughs> Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Ừm, bị ảnh hưởng, đúng không? Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, thực sự thì, ờ, khi mà lần đầu là làm cha mẹ như vậy ấy, thì cái việc mà bạn lo lắng như thế thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Vậy thì bây giờ ấy, trong gia đình của bạn, ngoài bạn đời của bạn ra cùng, ờ, hỗ trợ với bạn chăm sóc em bé này, có còn, ờ, ông bà không?
Ờ, ông bà thì hai bên vẫn còn, nhưng mà hiện tại tụi mình á đi làm ăn xa rồi, không có ở gần với ông bà nội hay là ông bà ngoại gì đâu, cũng tự bươn tự trải hết trơn luôn đó. Thật ra là tính ra là hai đứa đến với nhau nha, rồi cũng tự xoay sở rồi đưa về cho mẹ cha, rồi cũng đám cưới, rồi sau đó là tự thân đi lập nghiệp luôn. Cho nên cái việc sinh con này từ lúc mà mang thai cho đến lúc sinh luôn là cũng tự xử hết. Cho n bởi vậy cho nên là cũng có nhiều kỷ niệm rồi cũng có nhiều khó khăn luôn, ờ, vui buồn lộn luôn đó.
À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, trời ơi, rất là giỏi ha! Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ờ, vậy là bây giờ là, à, hai bạn là phải chăm sóc em bé này, à, vợ của bạn thì có lẽ là, à, bây giờ là vẫn đang, gọi là, à, trong cái thời gian là, ờ, gọi là, đang đang chăm sóc và đang đang nghỉ dưỡng để mà, à, chăm sóc bé, đúng không? Ờ, ngoài ra thì không có cái sự hỗ trợ của ai hết, ừm, và bạn thì vẫn phải là đi làm nữa, à, vậy thì hoàn cảnh th thực sự là đúng là rất là khó khăn thật. Ờ, vậy thì cái tình hình công việc của bạn bây giờ ấy, thì bạn, à thời gian làm việc của bạn có nhiều không? Và bạn có dành được nhiều thời gian cho gia đình không?
Đúng rồi. Ờ, vợ mình á thì bây giờ là không có đi làm, chỉ ở nhà chăm bé thôi, còn bản thân của mình á thì vẫn đi làm bình thường. Có nghĩa là buổi sáng mình đi làm bắt đầu từ 7:00 và kết thúc á vào lúc 5:00 chiều đi, nhưng mà trước đó, trước khi mình đi làm thì cũng, a, chăm con, ờ, pha sữa hoặc là, à, giặt đồ quần áo này kia đồ đó, chăm sóc gọn gàng, thậm chí là mình có chuẩn bị đồ ăn trước cho cho vợ của mình nữa. Cho nên là khi mình đi làm xong rồi đi về đi về thì nhiều khi có quần áo thì mình giặt nha, rồi mình lau dọn nhà cửa nè, rồi thậm chí là mình đi tắm cho em bé nữa. Cho nên là cái việc, ưm, kiểu như, mình cảm giác như là, ừ, mình có thể xây dựng, mình có thể vui vẻ trong cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà về lâu về dài á, tính như vậy thì nó sẽ không có ổn áp tí nào khi mà mình vừa đi làm, vừa lại chăm con đó bạn. Mà cái kiểu mà thức khuya bạn biết rồi, 1 đêm mà em bé nó khoảng 3-4 lần lận mà, tại nó ti, nó còn nhỏ lắm. Đó, cho nên là nó ảnh sức khỏe của mình rất là nhiều luôn, mà mình cũng lo là tức là mình có làm đúng cách của cái việc làm cha làm mẹ hay hông nữa.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, đúng là thực sự là rất là khó khăn cho bạn giai đoạn như thế này. Ừm, vậy thì, ờ, tại sao bạn lại không, ơ, có nhờ vả đến cha mẹ có thể là, ờ, ra đỡ bạn chỉ trong vòng vài tháng đầu thôi? Tại vì là khi mà bé mới sinh ấy, thì thường là sẽ rất là vất vả ở trong những cái tháng đầu thôi, còn về sau thì, ờ, dần dần thì khi các bé lớn hơn rồi thì cũng sẽ đỡ rất là nhiều. Vậy bạn tại sao không không nhờ thêm người hỗ trợ khi mà chỉ có hai vợ chồng như thế này ấy? Thì mình chỉ có thể là, ờ, có thể là nhờ hỗ trợ trong vài tháng thôi chẳng hạn này, nếu như mà không nhờ được ông bà thì bạn cũng có thể, gọi là, ờ, thuê thêm một người giúp việc nữa. Thì, ờ, bạn thấy là liệu rằng là cái cái việc này thì nó có phù hợp với cái hoàn cảnh của gia đình bạn không?
Ừm, thực ra là mình cũng có tính rồi đó chứ. Trong 2 tuần đầu mình làm việc không có xuể rồi mà cứ tiếp tục vầy nữa nó cũng ảnh hưởng đến cái phần năng suất của công việc, rồi ảnh hưởng đến tài chí nữa. Cho nên là mình với vợ suy nghĩ là sẽ thuê cô giúp việc đi. Nhưng mà bạn ơi, trên thành phố bây giờ á nhờ giúp việc á nha, ưm, giá cao nè, mà nhiều khi mình cũng cảm thấy là không có an tâm khi mình để, ờ, vợ của mình ở nhà với người đó nữa, cho nên là lo lắng. Mình á thì ki còn ốm yếu nè, hông có đi đứng lại được nhanh nhẹn như bình thường á, ờ, đang ở cữ mà, cho nên là cũng sợ, cho nên là hông có chấp nhận phương án đó. Còn cái việc mà muốn nhờ ông bà lên á, thì, kiểu như là, ông bà thì cũng có ruộng vườn này kia, rồi nếu mà nhờ thì phải sắp xếp. Mà, kiểu như là, phải nói trước đi, nhưng mà bây giờ mình muốn nhờ đột xuất vậy thì cũng họ hổng cũng hông cũng hông có được. Ông bà lúc đó còn chuyện nữa mà, mình biết là ông bà cũng thương cháu cũng sẽ giúp đỡ thôi, nhưng mà trong cái giai đoạn mà mình nhờ vả mà cấp thiết như vậy thì cũng hông cũng cũng hông cũng hông có nên, mình nghĩ vậy đó.
Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng muốn là hai vợ chồng, gọi là, tự thân vận động đi, cũng không muốn là nhờ đến ông bà tại vì là hai ông, ờ, ông bà thì bây giờ thì, gọi là, cũng cũng có tuổi rồi, đúng không? Ừm, vậy thì ừm, vậy thì, ờ, có lẽ là hai bạn sẽ phải là cố gắng rất là nhiều. Thì, ờ, mình thấy thì, ờ, ờ, cái vấn đề mà bạn lo lắng khi mà trẻ mà mới sinh như thế này ấy thường là, ờ, cũng chỉ trong những cái tháng đầu là rất là vất vả về cái vấn đề là làm quen cái việc là pha sữa này, rồi là, ờ, lo là, ừm, bé nó có cái vấn đề gì không, tắm rửa, rồi ốm đau, thay tã các kiểu là sẽ sẽ rất là vất vả, đúng không? Vậy thì, ờ, may mà vợ của bạn là đã đã được là, à, gọi là, à, hoàn toàn là dành toàn bộ thời gian để mà chăm sóc cho con này, và bạn là chỉ là phụ giúp thôi. Ừm, mình có một cái, a, cái cái ý như thế này này, ờ, bạn xem là có phù hợp với bạn không nha? Đấy là, à, những cái vấn đề như là à, những cái vấn đề như là, ờ, có thể là tắm rửa cho bé này, hay là, à, vệ sinh y tế thường xuyên cho bé này, hay là những cái cái việc như là, à, chăm sóc sức khỏe cho bé phút ban đầu thế này ấy, thì bạn có thể là, ờ, nhờ một, ờ có thể là thuê, ừm, nhờ y tá ấy, có những cái người là họ có cái dịch vụ gọi là, à, chăm sóc tận nhà, đấy. Thì là không phải là hoàn toàn là 100% toàn bộ thời gian, chỉ là họ sẽ đến khi mà mình mình cần thiết là mình gọi thôi. Có thể là 1 tuần 1 lần, hoặc là thậm chí là, ờ, 2 tuần 1 lần cũng cũng được, đó. Để mà nếu như mà bạn lo lắng và bạn thấy là mình chưa có cái kiến thức nhiều này, cũng, gọi là, à, chưa có cái cách chăm sóc ấy, thì bạn có thể là sử dụng cái dịch vụ này này. Thì khi mà họ đến ấy, thì có cái vấn đề gì bạn có thể là thường xuyên trao đổi, và bé có cái biểu hiện hay là có cái vấn đề gì ấy thì họ cũng sẽ xử lý rất là nhanh. Đó, thì bạn có thể là cân nhắc để thử sử dụng cái dịch vụ như thế này xem sao nha.
Ừm, đúng rồi. Ừ, bạn nói nè. Ờ hén, thật ra là mình cũng hông có nghĩ ra cái việc mà sẽ nhờ cái nhân viên, ơ, chuyên về y tế để chăm sóc con mình ngay những cái tha tháng đầu đời á bạn, cũng hợp lý đó. Nhiều khi á mình hông có biết cái cách làm sao, mình cũng nhìn những cái người đó làm rồi mình cũng học hỏi. Nhiều khi á, ờ, qua cái giai đoạn mà mình mình nhờ đó xong, mình thuê xong rồi thì mình cũng biết cách mình học hỏi sao, mình cũng tự chăm sóc mình được, đúng hông? Cũng bớt đi cái phần lo lắng nè. Bạn nói vậy mình hiểu rồi, để mình liên hệ thông tin coi sao nha.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ngoài ra thì khi nào mà nh có những cái thời gian rảnh ấy, thì, ờ, bạn có thể là tìm hiểu thêm về cái cái về những cái cách chăm sóc cho trẻ em này, h hoặc là những cái kênh nào đó mà, gọi, ờ, gọi là, để, gọi là, nâng cao kiến thức cũng như là những cái kỹ năng để mà, ờ, mình có thể là chăm sóc cho bé ấy. Thì mình thấy là, ờ, họ chia sẻ ở trên mạng cũng rất là nhiều. Đặc biệt là ở những cái trang uy tín của những cá của những người dược sĩ này, hoặc là, à, những cái người mà chuyên về mẹ và bé ấy, thì bạn có thể là, à hoặc là, ừm, những những cái trang mà dành cho những cái người mà lần đầu làm cha mẹ ấy, thì bạn có thể là tham gia. Ở đó thì sẽ họ sẽ trao đổi kinh nghiệm rất là nhiều. Đó, mình có thể tranh thủ để mà mình mình, à, ờ, học thêm cái kỹ năng để mà mình có thể là, gọi là, xử lý xét theo cái hoàn cảnh của mình. Đó, thì bạn có thể là, à, áp dụng xem như thế nào nha. Và đặc biệt là, à, bạn cũng cần phải có, gọi là, sắp xếp một cái thời gian làm việc, à, nếu mà có thể thì bạn có thể là xin, ơ, công ty là hỗ trợ để cho bạn là, ờ, có nhiều điều kiện để thêm thời gian ở nhà để mà chăm sóc cho gia đình hơn, chỉ trong vòng là, à, những tháng 6 tháng đầu thôi. Còn sau đó đấy, thì khi mà bé đã lớn hơn rồi, thì khi đó thì, ờ, mọi chuyện đã đã, gọi là, đã khá là ổn định rồi thì bạn có thể là quay về cái cuộc sống là công việc như bình thường này. Đó, bạn có thể thử xem như thế nào nha.
Ý này được đó bạn, đúng rồi. Nghe cũng nghe cũng hợp lý đó chứ. Ưm, có có thể là, ừ, vợ mình bây giờ ở nhà nè, ngoài việc chăm con ra nhiều ki ấy, bấm trên điện thoại những cái trang mà bà mẹ bỉm sữa đồ đó, mình học hỏi. Nhiều khi mình có vấn đề gì đó mình không biết, mình lên mình hỏi, thì á mọi người cũng tư vấn, mình nghe mình cũng chọn lọc ý kiến nào đó phù hợp cái mình cũng thực hiện theo coi nó có được hay hông, đúng hông? Bên cạnh đó thì bạn nói cái việc là, à, nhờ cái người này, cái người kia để mà coi coi mình theo dõi tình hình nó cũng được luôn, mình thấy cũng khá là hợp lý. Ừm, kiểu như là, cũng có thể là mình xin, mình nói với sếp là "À, ờ, sếp có thể cho em đi làm trong giai đoạn này khoảng tháng, 2 tháng thôi, em đi về sớm hơn chút xíu để em có thời gian em chăm sóc cho vợ con em" cũng được. Nhiều khi, ờ, khách, ưm sếp cũng hiểu tình hình của mình và sếp cũng nhiều khi đồng ý, rồi mình cũng cảm thấy là, ừ, mình có nhiều thời gian hơn bên vợ bên con nè. Mình hiểu ý của bạn rồi.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng. Ừm, ừm. Ừ, thì, ờ, thực ra thì, ờ, trong cái hoàn cảnh như thế này ấy, thì mình nghĩ rằng là, ờ, bất kỳ một cái công ty nào thì họ cũng sẽ sẵn sàng để mà tạo điều kiện thôi. Đấy, thì rất nhất là đối với những cái người mà, ờ, mới kho có lần đầu đã có con như thế này ấy, thì mọi người thường là sẽ rất là ưu tiên bạn, nên là bạn không phải lo đâu nha. Ừm, và mình thấy là, ờ, rất là nhiều người ấy, thì cho dù là có vất vả như thế nào này, cho dù là có khó khăn như thế nào này, nhưng mà, ờ, khi mà nhìn thấy được là trẻ con, đúng không? Mà thấy được, ờ, bé là lớn lên này, rồi thấy được bé khỏe hơn này, thì mọi người thường là sẽ rất là vui vẻ và có thêm cái động lực để mà làm việc cho dù là, ờ, có trải qua khó khăn như thế nào, đúng không ạ? Và bạn, ờ mình tin là bạn cũng sẽ là một trong những cái người như vậy ấy, thì, ờ, ờ, gọi là, mình sẽ luôn luôn tích cực và thoải mái hơn, đúng không bạn?
Ừm, hy vọng là vậy đó, ừm. À, đúng rồi bạn ơi. Thật ra nãy giờ á, những cái lời khuyên của bạn và những lời tâm sự của bạn á bộc bạch vậy cái mình thấy mình nhẹ đi phần nào, và mình thấy cũng có phương pháp để mình giải quyết cái vấn đề của mình rồi. Mình cảm ơn những lời chia sẻ của bạn rất là nhiều nha, mình thấy rất là có ích luôn đó.
Ừm. Ừm, không có gì. Mình chào bạn nha.
Xin chào bạn.